Ja, ja, deswegen. Also der Wille war da und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann diesen Zettel schreibt. Also, äh, deswegen, ich sage ja auch nichts dagegen, sondern ich, äh also so niemand würde irgendwas dagegen sagen, wenn da jemand steht mit Hilfszettel und dann fragt. Aber das zeigt zumindest, die Person gibt sich Mühe, diese Sprache zu erlernen. Und das passiert ja auch. Sprache lernst du, indem du sprichst. Die lernst du nicht in irgend und deswegen, es muss sprachliche Praxis kommen. Weil zum Beispiel, ich habe halt auch vor, ins Ausland auszuwandern. Und, äh, wo du vorhin Englisch angesprochen hast, mein Englisch ist auch nicht perfekt. Ich weiß das auch.
Und was ist? Sie kann es. Nein. Ganz genau. Richtig, genau. Ja. N Ja, aber das lernt man noch. Vor allen Dingen ist da das ist d ganz ehrlich, das Englisch, was wir hier in in in der Grundschule oder in den weiterführenden Schulen gelernt haben, das ist ja nur Schulenglisch. Ja, das ist ja noch nicht mal dieses amerikanische Englisch.
Genau. Ja. Ja, und das das bräuchte ich <chuckles> aber
<laughs> Ja, siehst du, da fängt es doch schon an, jetzt mal ganz ehrlich. Also bringt uns doch auch dieses Schulenglisch eigentlich gar nichts.
Ne, nicht so direkt. Und deswegen also aber ich zum Beispiel, ich würde mir trotzdem Mühe geben, besonders wenn ich dann im Land bin. Besonders wenn ich dann weiß: „Okay, werde dort mein Leben verbringen.“ Dass ich dann mir auf jeden Fall halt, äh, so viel Englisch wie möglich auch beibringe. Und ich meine, ich lerne ja auch Englisch immer nebenbei. Ähm. Aktuell muss ich mich eher auf meine Masterarbeit fokussieren, aber ansonsten
<clears throat> Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja auch wichtig.